Mhmm, ma ehm, allora, ehm, fasce orarie è uno un come dire, un aspetto molto troppo soggettivo diciamo per per dare un'indicazione generale perché
No, sai cos sai cosa intendevo? No, dico, lo tolgo a uscire con gli amici, ehm, mhmm
Sì, sì, sì, no, no, no, ho capito, ho capito. Quindi, mhmm, tolto il fatto, diciamo, di di identificare una fascia oraria. Eh, beh, lì è un po' un po' la la coperta che è sempre corta, sicuramente non lo puoi togliere al lavoro.
Ah. Eh, purtroppo, sì. Eh, vabbè, e quello ce l'abbiam
Ehm, poi Uhm, okay. Sicuramente lo puoi togliere magari mhmm, sicuramente un pochettino agli amici, ehm, sicuramente posto che poi magari in un secondo momento lo puoi questo tempo lo recuperi perché il tempo con con gli amici può essere prezioso, ehm, e e, fondamentalmente, evitando perché poi il tempo lo recuperi così, evitando i tempi morti durante la giornata.
O sì? Qualcuno sì, però. Ah, eh. Sì. Mh.
Questo magari magari semplicemente voglio dire
O anche il il tem magari il tempo mh. Vai, vai. <coughs>
No, magari, stavo dicendo, magari devi fare la spesa, no, piuttosto magari mi faccio la spesa online, me la faccio portare, magari non perdo quel tempo di ehm, di recarmi al supermercato, insomma, ci sono i mo i modi per per recuperare un pochettino di tempo. Però sicuramente quello di ridurre le i tempi morti è un modo per per avere <chuckles> più tempo a disposizione.
Sì. Certo. Sì, dice quindi, magari i individuare magari quelle quei quei quei tempi che uno pensa di non di non perdere, che ne so, magari qualcuno dice: "Bon, alla fine mi accorgo che mi metto lì a guardare <chuckles> i il reel di Instagram", no? <chuckles> E vedo che ci <chuckles> ci metto tre quarti d'ora, ecco adesso è n è già tempo è recuperato sicurame
Eh, esattamente. Eh, ecco, hai fatto un <chuckles> Mh. A assolutamente q hai fatto hai fatto un esempio particolarmente calzante, ma mi viene in mente anche anche il fatto che magari tanti tanti, mhmm, non so, però, ce n c'è c'è capita di avere, che ne so, l un una pausa pranzo lunga, ehm, per ta tanti lavori lo hanno magari una pausa pranzo anche di 2 ore e quelle son son 2 ore da da recuperare per poter fare qualche attività, semplicemente per andare in palestra. Ho dei miei amici, per esempio, che che vanno in palestra, ho dei miei amici che magari leggono un libro, ho dei miei amici che magari in quelle 2 ore buca vanno a fare yoga. <chuckles> C ci sta.
Ah, ecco, già, certo. La prevedono. Sì. Sì, sì. Ah-ah. Sì. Eh, certo.
E quindi sicuramente sono tutti questi questi momenti importanti, ehm,.
<coughs> Vabbè, ma tu ci tu hai avuto qualcosa di recente in cui ti sei in i i in impegnato appunto per imparare qualcosa di nuovo e magari di questo mi puoi dire ip il processo, no, dice: "Prima ho imparato questo, poi ho imparato quell'altro?"
Ehm guarda

Ma ma senti tu, uhm, come trovi il tempo per imparare qualcosa di nuovo?
Il tempo per imparare qualcosa di nuovo eh, intanto trovare trovare il te <chuckles> infatti, mhmm, intanto trovare il tempo, poi trovare qualcosa di nuovo. <chuckles>
Mh. Se lo trovi eh, perché <chuckles> Eh no! Ma la domanda è come. La do la domanda è è come trovi il tempo. <chuckles>
Ehm, allora, ehm, generalmente generalmente, ehm, organizzandosi, organizzandosi e poi, mhmm, capisco che possa dipendere diciamo anche, come dire, dall'occupazione che che ciascuno di noi ha, per esempio sicuramente una cosa che può facilitare è in questo senso è lavorare su turni, che può essere un modo, oppure lavorare da smart working che è una cosa che ti può assolutamente aiutare, ma fondamentalmente, ehm, il discorso di trovare il tempo è molto legato a un discorso di organizzazione personale. Poi dipende dipende da quanto tempo ti richiede eventualmente, ehm, la cosa che che che vuoi imparar <chuckles> Es esatto, se ti richiede 6 ore al giorno magari è un po' più complicato, però voglio dire, <chuckles> maga anche semplicemente l'in l'informarsi, leggere e e imparare qualcosa di nuovo fondamentalme
Mh. Okay. Ahn. Ah! Certo. Cer Ah certo, questa questa quest'imparare questa cosa nuova? È chiaro, eh. <chuckles> Somma. Eh perché? Sicuro.
Quindi intanto inta inta in
Ma tu quando se se appunto, se decidi di imparare eh, dimmi no scusami.
No intanto, mhmm, ti ripeto a livello proprio veramente generale, ehm, e in un primo senso, mhmm, penso effettivamente a un'organizzazione produttiva diciamo, per riuscire a ritagliarti il tempo per fare qualcosa che che vuoi fare, che vuoi impara
Mh.

Okay e quindi questo è è hai un qualche altro aneddoto di questo tipo appunto dell'impiego del tempo per imparare qualcosa, magari appunto non come come l'esempio che hai fatto per un periodo lungo, ma proprio dici 2 ore al giorno per imparare che ne so a suonar la chitarra o cose o cose di questo tipo?
Sì. Sì. Sì, sì, sì, no ho ho un esempio concreto che è che è la scuola la scuola di ballo, ehm, perché mi piace sì, piace ballare latino americano, ehm, e sì, ehm <chuckles> diciamo che, ehm, questa questa passione qui mi ha mi ha portato in qualche modo a organizzarmi sempre in maniera precisa per poter come dire frequentare fre frequentare i corsi. Sì, sì, e e e in questo senso perché magari, ehm, i corsi ci sono generalmente, uhm, durante la settimana alle 6 del pomeriggio, per permettere insomma esatto a chi chi lavora, uhm di di poterli frequentare sicuramente come ti dicevo prima questi aspetti tipo della spesa, ehm del piuttosto di mhmm, delle commissioni diciamo da fare magari per la casa, per la famiglia, cerchi in qualche modo di di
Dai, mh. Ah-ah. Per poterla sfruttare frequentare. Mh, okay. Sempre alla verso la sera, sì, mh. Ah-ah. Certo. Con le deleghe ad altri: "Fallo tu che i c'ho da fare". <chuckles> Eh certo.
Eh sì, però non sempre puoi, perché poi anche gli altri c'hanno <chuckles> gli altri impegni, però diciamo che in que diciamo che in questo sicuramente la tecnologia ehm ti aiuta, no, ti viene incontro, perché poi fondamentalmente già
<chuckles> Ah-ah. Fin fino a che punto ti aiuta te? Usi, boh, che ne so de delle app, o qualcosa di particolare?
Io Allora a me an a me ehm, per me per me è molto utile no, proprio in questo senso intanto il discorso per esempio della spesa che che non è un discorso da sottovalutare, poi per carità sempre meglio andare al supermercato, scegliere le cose, quello sicuro, però
Mh. Eh, okay, che m'hai de Vabbè, però se c'hai questa cosa da fare è è è una buona alternativa, mh.
però ecco in un in un mo esattamente lo lo utilizzo come come diciamo fonte di emergenza, diciamo così. Però per esempio anche semplicemente il fatto di poi dover pagar le bollette ehm d di di mhmm, sì di dover, mhmm
Okay. Ah-ah.